E non so perché c'era questa rivalità, ma da sempre, da quando io ero arrivata. Ehm, fondamentalmente dopo un diverbio, ehm, succede che durante un servizio, era una domenica, ehm, sai che alcuni ristoranti per agevolare il passaggio dall'interno, no, di alcune cose, hanno il montacarichi.
Okay. Mh-mh. Certo.
Okay, ehm, quindi niente, succede che il cuoco del piano inferiore, aspettando che il cuoco dell'altro della terrazza gli mandasse alcune cose, si m si mise lì ad aspettare l'arrivo del montacarichi, apre il montacarichi, prende la padella che gli aveva m man perché era una padella, il contenitore in quel caso. Peccato che era incandescente la padella. Nessuno l'aveva avvisato, quindi il cuoco comandante non è che l'ha avvisato e ha detto: "Guarda che ti sto mandando la padella ma è calda, uhm, mettiti i guanti o comunque prendi un canovaccio". Quindi lui istintivamente prende 'sta padella e ci ha lasciato la mano là impiccicata fondamentalmente.
Okay. Ah okay. Ah. Okay, certo. Mamma mia.
E l'ha fatto apposta, dopo, a seguito di sta diatriba che hanno avuto. Però dai, cioè non si fanno 'ste cose, cioè non no, mettere poi a ri ma mettere anche a rischio la vita delle per anche perché poi lui è dovuto stare almeno 20 giorni a casa, non ha potuto lavorare e lui però era bello tronfio e contento che se l'era leva levato di torno per almeno 20 giorni. Eh però non si fa. Eh, infatti.
No, certo, anche perché, scusa, cioè proprio a livello fisico ma Mamma mia. Sì ma assurdo. Cioè, ma poi, proprio dal fatto mentale di dover separare la vita dal lavoro. Cioè lavorativamente uno deve avere un proprio deve essere solo lavoro, perché certo ci stanno litigati, ci sta chi ti sta più simpatico, ma non puoi prenderla così tanto sul personale, la vita è una cosa diversa.
No. Infatti. No. No, no, no vedi, io io parli con una persona che mi faccio scrupoli anche per ammazzare una zanzara, per dire, il più delle volte neanche lo faccio, perché non sì, okay, mi pungi, mi am però mi gratto, dico questo è. Tu sei un animale, io sono un essere umano, tanta ehm, non non vedo, ecco, il diritto, dici: "Ma è una zanzara", però pa passa anche come metafora di vita, non vedo il diritto di potere mettere di compromettere la vita di un altro essere vivente, di un'altra persona, non
Certo, sì, sì, sì. Certo. Decidere Beh sì, hai detto una cosa importantissima.
non la capis cioè ad capita a volte di vedere anche persone nel mezzo del traffico e io questa cosa la odio, mi devi credere, che scendono dalle macchine e se le danno di santa ragione. C ma qual è il motivo? "Ah tu non sei passato, tu sei passato con lo stop, tu mi hai invaso la corsia". E quindi tu scendi dalla macchina e gliele dai di santa ragione a una persona che neanche conosci, ma per quale motivo?
Mamma mia.

Mi sono laureata e ci sono state quelle 2, 3 persone che m'hanno detto: “Eh, vabbè, con l'università telematica è facile”. Però, dico, i alla fine, io la buona parte delle materie me le sono date alla pubblica, quindi, io n non ho nien nessuno m'ha regalato niente sotto questo pun vis
Certo, ma poi perché screditare? Uno fa il proprio percorso con i tempi e le cose che ha. Cioè, che importa veramente all'altra persona, come tu hai fatto le cose?
Eh, capito? Eh. Ma om non mi interessa Eh, il problema è che l si vede solo il nega no, negativo, perché a me non me ne frega niente, io so che ho studiato, le competenze le ho. No, è che le persone provano in tutti i modi a ti devono lasciare almeno un livido, almeno uno sgambetto in in un modo o nell'alt sì, sì, ci provano gusto. Eh, però, ehm, però vedi quant'è bello quando però quando è bello quanto è bello riuscire a fare scudo, quando gli ritornano tutte, proprio, così in faccia, tutte le frecciatine che lanciano, tipo vudù, gli ritornano tutte in faccia.
Il brutto, forse. Dici a buttarti giù comunque. Ma verissimo, ma proprio tendenzialmente, no? Comunque sì. Certo. No, hai detto benissimo. Oppure quando cercano di sminuirti, che senti magari dicono qualcosa ma non te lo dicono in faccia e tu li senti, ti giri e gli rispondi. Rimangono proprio scioccati.
Eh. Ah. Enfa eh, no, ma infatti, con <clears throat> con educazione qualche cosa è giusto anche dirla, veli? Ehm, quindi perché fare sempre i babbi non non ha senso a questo punto. Educazione, il rispetto, quello sempre, però bisogna anche u ehm, bisogna un minimo, guarda eh, sì, guarda. Quindi un mh-mh. Assolutamente sì.
Certo, sì, sì, sì, sì. La rispostina, dargliela Farsi valere comunque, sì. Certo, quando non c'è pericolo, diciamo. Comunque ti ringrazio, ti saluto e spero di sentirti presto, è stato molto interessante.
Anche io, ciao.
Cia

No, no, no, ma infatti poi capirai
E spesso le persone la prendono troppo, troppo alla leggera.
Sì, sì, sì. Ehm, il discorso è anche che, come ti dicevo all'inizio, c'è molta fragilità, molte persone hanno bassa autostima, ci sono tante anche diseguaglianze sociali, quindi, non si gioisce neanche più dei successi delle persone che che ci stanno vicino. Però molte volte molte volte pensiamo: "Perché tu si e io no?" E quindi non non non ci sono più quei sentimenti disinvolti.
Certo, sì, sì. Benissimo. Vero. Certo, anche perché, proprio a livello sociale, ehm, proprio la società ha creato delle disuguaglianze, che a livello d'oggi l le persone non accettano più. Ed è proprio quello, il punto che scatena comunque il litigio, la rissa, sia disuguaglianze sociali, ma sia proprio appunto, c'è ancora il che ci sia ancora un divario tra uomo e donna. E quindi, e l'insuls il solito insulto, "Ah perché ah guidi male, solo perché sei una donna." Ehm, cioè, in quel momento dici: "Ma" cioè come fa avere un senso una cosa del genere?
Mh-mh. Mh-mh. No, no, no, infa Esatt Sì. Ah, vabbè poi questo è Mh, è vero, hai ragione. Sì, sì, sì, gli stereotipi, di di guarda che <smacks lips> siamo nel 2025, sembra che ci sia una società inclusiva, globalizzata, ma di stereotipi io ne vedo ancora tanti, ma tanti quindi
Mamma mia tantissimi, ma solo a partire da questo, cioè come ancora, c'è chi pensa, che le donne siano fatte per le cose di casa, e per la moda e per questo basta, cioè per cose futili, solo futili, cioè cose che servono proprio per nulla. E invece i uomini no, perché loro guidano bene perché sono maschi, ma che centra, cioè come fa a essere così, cioè n
Sì. È vero. Mh-mh. No, io l'altra volta ho assistito ero in un luogo pubblico, e mi sono veramente imbarazzata, perché assistevo c'erano 2 persone che litigavano, una coppia, e forse lei si era intromessa in discorsi non ho ben capito. Il discorso è che loro parlavano, vuoi non vuoi, li hai vicini, l'orecchio ti va, quindi senti. E lui disse questa frase, al che io veramente mi sono messa la mano in faccia, ho detto: "Come faccio a non rispondere?" Lui le disse: "Eh, ma tu sta zitta, e fatti la femmina".
Okay. Mh-mh, certo. Ma che vuol dire, no.
Niente i fatti la femmina come a dire s s tu sei do no fatti gli affari di donna, capito quindi non ti intromettere. Però vedi, questa questa discrepanza che metti, cioè, questo paletto, "tu fatti la femmina". Cioè veramente ancora e ci credo che succede quello che succede, perché la gente è fuori di test
Certo, cioè che non valeva abbastanza. Certo. E sei riuscita a non intervenire? Io non so se ce l'avrei fatta.